Nah, kayaknya sih emang murni takut aja ya Kak ya, eee, atau mungkin ya bisa jadi sedikit trauma karena sebenernya traumanya itu tuh bukan bukan trauma yang karena masalah besar lebih kepada, eee, apa ya mantanku yang ini nih, itu tuh adalah, eee, pacar pertama aku Kak seumur hidup gitu kan. Nah, jadi kayak mungkin ya Kak, mungkin karena, eee, karena baru pertama, s eee, di sekitar aku udah lebih dari 1/4 abad gitu ya hidup gitu kan. Eee, kebetulan terus dia adalah yang pertama, dan mungkin dia yang setiap pertama dari dalam segala hal di hidupku berarti kan ya. Nah terus heeh.
Oke. Iya. Oh, oke, iya. Iya iya. Oh, oke, berarti Kakak kalau boleh tahu juga lumayan lama berarti ya, Kak, ya, sama mantan yang sebelumnya ini?
Ya, sebenarnya gak lama-lama banget, tapi memang hubungan kami itu dalam gitu loh Kak, jadi, eee, walaupun misalnya nih dari awal cuman kayak, eee, di 2 bulan pertama pacaran gitu ya, itu tuh bener kamu bisa tahu, eee, tahu secara dalam satu sama lain gitu, bisa entah itu cuma dari perasaan, atau dari gestur apa pun itu tuh kayak kami tuh bisa tau, kayak gak tau kenapa kayak rasanya ada ikatan batin gitu loh Kak yang bikin mungkin karena karena ini ya
Ah, oke. Iya. Ah, paham paham, kayak udah nyambung terus gitu Kak ya sama pasangan itu.
Betul, betul, mungkin karena selain udah sefrekuensi, itu juga eee, kami udah sama-sama dewasa ya Kak, jadi memang yang kami obrolin itu bukan cuma sekedar udah makan belum atau apa, tapi bener-bener segala hal dan dari hal mulai ringan dan juga sampai hal yang, eee, besar dan dalam gitu Kak dan serius gitu, jadi mungkin itu ya Kak.
Iya, betul. Oh, oke, iya. Oke. Nah, eee, saya mengerti sih Kak di posisi Kakak ini memang gak mudah ya tapi, eee, wajar sih Kak hal itu bukan suatu yang, eee, apa gak mungkin dialami itu sangat-sangat mungkin dialami oleh orang yang bisa dibilang, eee, apalagi ini cinta pertama Kakak ya, eee, bu baru hubungan pertama dengan seseorang yang bener-bener begitu yakin, tapi akhirnya tetap harus, eee, putus juga gitu. Nah, tapi kalau dari Kakak sendiri nih, apakah Kakak memang ada niatan untuk mencoba membuka hati lagi untuk mencari pasangan baru? Atau kayak, mmm, kayaknya masih butuh waktu nih untuk merenungkan, eee, apa yang telah terjadi selama ini dan bagaimana perasaan Kakak dengan mantan, gitu? Apakah masih perlu waktu atau Kakak pengen udah pengen ini untuk membuka hati, eee, dengan orang lain?
Iya. Itu dia Kak.